Oh, pernah banget sih, Kak. Apalagi aku punya cerita nih, Kak. Jadi kemarin-kemarin itu kan kita sempet pulang ya, Kak, ke rumah. Dan rumah ini kan kosong kan beberapa hari. Jadi memang belum ada, mmm, iya, ada kasur, cuman ya terbataslah isinya. Karena memang semuanya lagi nggak ada isi di rumah itu gitu. Jadi kan seprai juga seadanya ya, Kak. <chuckles>
Heeh. Mhm. Oh. Mhm. Mhm. Iya, heeh. Terus gimana, tuh?
Nah itu tuh. Nah, aku akhirnya kan berbagi kamar sama ponakan aku, sama kakak aku. Nah itu yang mungkin paling agak susah. Akhirnya aku sambil akhirnya main HP dulu atau mungkin tunggu ngantuk, baru benar-benar bisa tidur. Gitu sih, Kak. <chuckles>
Mhm. Mmm. Gitu ya. Jadi cuman, satu-satunya cara adalah menunggu sampai benar-benar mengantuk, ya, gak ada ada cara lain, ya. Itu, kenapa sih? M aku masih penasaran, sorry ya. Penasaran, itu rasanya gimana, sih? Apa la apa kayak, badannya nggak enak, gitu, atau memang, nggak bisa, eee, menutup mata gitu? Gimana sih?
Mmm. Mhm mhm. Bener sih, Kak. Mhm. Nggak papa sih, Kak. Rasanya iya. Kayak, mungkin aku yang terlalu sensitif aja ya, Kak. Kayak misalnya, eee, kalau seprei nggak rata itu kan, biasanya dia agak bergelambir gitu ya, Kak. Jadi kayak aku tuh punya kebiasaan ini juga soalnya, Kak. Kayak gosok-gosokin kaki gitu di dis di
Mhm. Mhm. Oh. Oh, sebelum tidur.
Jadi kalau tidur, rebahan, <giggles> terus aku suka gosok-gosokin kaki aja. Kayak, ya di mana pun aja. Di atas tempat tidur aja, gitu. Jadi kayak, merasakan dinginnya, gitu. Jadi aku memang juga suka kasurku tuh, kalau dingin. Kalau misalnya dia rapi kan, dia kayak berguling itu enak, gitu Kak. Kayak dingin, di mana-mana.
<laughs> Oh. Heeh heeh heeh. Heeh. <laughs> Lucu banget, sih. <laughs>
Itu sih, Kak. Iya. Jadi itu mungkin, ritual yang khusus dan agak mungkin aneh. <laughs>
U Unik ya unik ya. Kalau kalau orang bilang sih, unik ya. Karena kan, apa namanya, eee, karena ini kan, kebiasaan ya. Dan sampai sekarang, seperti itu. Jadi ya, cukup unik sih. Nah, kalau kayak apa tadi, eee, apa, meditasi ya, tadi kan meditasi. Jadi Kakak itu, sebelum tidur, itu meditasi dulu, gitu.
Heeh heeh. Mhm mhm. Apa tuh, Kak? Mhm

Iya biasanya aku, eee, kayak misalnya kalau di agamaku tuh saat teduh dulu Kak, jadi berdoa dulu tapi ya cuman diam aja gitu diam berdoa dalam hati gitu Kak. Nah itu baru tidur iya dan biasanya kan memang tidur pasti udah semuanya udah rapi gitu kan.
Hmm. Mhm mhm. Baru tidur gitu ya? Mmm. Mmm. Iya ya itu, eee, dengan, apa namanya, meditasi kayak gitu kan istilahnya sudah menenangkan diri ya, itu masih nggak bisa ya kalau misalnya masih berantakan gitu ininya?
Iya. Mhm mhm. Kalau berantakan iya sih Kak karena kan biasanya kalau kita, eee, setelah misalnya setelah aku saat teduh gitu kan, aku rebahan ya, Kak. Nah rebahan itu kan biasanya kakiku, entah badanku kalau nyentuh sesuatu yang kayak bergelambir gitu
Oh sampai segitu ya. Heeh. Heeh. Oh langsung nggak bisa. <chuckles>
agak iya. Agak <tsk> agak agak emang agak unik sih Kak, eee, jadi kalau aku nggak bisa aja, jadi memang karena mu mungkin kebiasaan tadi juga sih Kak, kayak suka gosok-gosokin kaki gitu kan jadi kalau misalnya dia bergelambir kan kayak ada yang ganjel gitu, aneh. Mhm mhm.
Iya. Heeh. Heeh. Jam heeh heeh, betul betul betul, iya sih iya sih, bisa bayangin sih. Cuman, wow, memang menarik sih ya, ini baru denger aku Kak terus terang ya. Jadi, apa namanya, eee, ak eee, rapi sih oke ya be merapikan tempat tidur sebelum ini ya tapi sampai ketat banget sampai sempurna itu wow sih, buat aku unik sih ya apalagi sampai bikin nggak bisa tidur. Tapi ya, apa, eee, istilahnya setiap orang itu punya ini ya, apa namanya, ritual lah itu bisa disebut ritual jadi ya harus menyesuaikan diri gitu ya di mana nanti berada, Kakak berada misalnya di sama orang lain dan lain-lain, eee, terima kasih banyak ya Kak ceritanya, eee, unik tapi menarik loh ini. <laughs> Semoga <chuckles> semoga bisa lanjut ngobrol di kesempatan yang lain ya Kak ya, tetap sehat selalu i Kak, yok.
Iya. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya. Heeh heeh. Iya. Heeh heeh. Iya kan. Sama-sama Kak, makasih juga ya. Iya Kak sampai jumpa lagi. Iya Kak sampai jumpa.
Iya.

Oh, garukin punggungnya. <chuckles>
Iya, itu tuh. Itu mungkin yang, eee, itu nggak iya, kayak biar nyaman aja sih, Kak. Ya itu pernah juga sih kayak misalnya, eee, aku punya teman yang udah kayak Kakak sendiri gitu kan, dia udah tahu kebiasaan aku juga tuh. Jadi kalau misalnya aku sakit gitu, itu mungkin ada ada satu di list aku ritual sebelum tidur juga sih. <chuckles>
Supaya cepat tidur? Oh. Mhm. Mhm. <chuckles>
iya sih Kak. Mhm. Mmm. Iya.
Waduh, lucu ya. Nah itu kalau sendirian gimana itu garuknya? <chuckles>
Nah. Itu kalau sendirian juga, ya sekarang akhirnya aku terbiasa kan, Kak. Cuma ya, paling yang bagian paling susah, ya itu sih, Kak. Yang kayak seprei itu sih, itu mungkin yang paling susah untuk diadaptasi. Karena kan kalau misalnya, sekarang kan aku merantau tuh, aku pasti tidur sendiri kayak, nggak mungkin ya aku harus, ada orang buat garuk-garuk mhm, itu. Tapi yang lainnya masih bisa kubuat gitu, kayak misalnya minum susu sebelum tidur, terus kemudian, ada, eee, bersih dulu, kemudian yang paling satu biasanya, aku tuh, eee, ini dulu Kak, kayak apa ya, meditasi atau mungkin ambil saat teduh, begitu <laughs> sih sebelum tidur.
Heeh heeh heeh. Mhm. Iya. Makannya itu. Mhm. Heeh. Mmm. Iya iya iya iya. Enggak, eee, penasaran aja sih, Kak. Kakak pernah ini enggak, apa namanya, eee, kayak pergi camping, kayak gitu-gitu, gimana tuh Kak kayak gitu?
Apa tuh Kak? Mhm mhm. Nah, kalau camping kan kadang-kadang iya, kalau camping kan kita tidak tidur di tempat tidur ya Kak, jadi itu mungkin emang mungkin tidak apa-apa ya, cuma kalau misalnya tidur, misalnya di tempat orang lain itu yang mungkin agak susah sih Kak. <chuckles>
Atau kemah. Heeh. Kasur. Oh. Iya, itu apa namanya, kan man masalahnya kasur macam-macam. Kadang ada yang pas, kadang ada yang nggak pas sepreinya <chuckles> gitu. Itu ngatasinnya gimana Kak kalau misalnya, ada yang nggak cocok gitu?
Mhm mhm. Benar. Mhm. Benar benar banget. Nah, itu memang kadang-kadang aku memang susah tidur sih Kak jujur aja. <chuckles>
Susah tidur ya. Jadi nggak bisa di nggak mau mengawali tidur itu, eee, susah ya?
Iya, susah tidur jadi, eee, mungkin aku akan tunggu sampai benar-benar ngantuk sih Kak akhirnya.
Oh gitu, sampai tertidur bunyinya.
Tapi kan kalau misalnya iya. Jadi ket tapi kan kalau misalnya, eee, sama temen gitu nginep di rumah, temen kan pasti kita ngobrol dulu, atau cerita-cerita dulu sampai akhirnya ngantuk sendiri gitu ya Kak. <chuckles>
Mhm. Iya, iya iya. Aduh, masih ini, apa namanya masih mencoba mencerna. <chuckles> Karena unik banget iya kan. Nah, terus habis itu, pernah enggak Kakak merasa bahwa, "Kok aku gini banget sih," kayak gitu. Ada enggak kayak gitu?
Terbantu dengan itu sih Kak. Mhm mhm. Iya.